Olha, hã, agora você pe me pegou de vez, cara, "com qual personagem que eu gosto?". Hã, não sei, <chuckles> se realmente eu não sei. Assim, da Hã.
<chuckles> Hum, pode ser algum que você se identifica, assim, talvez, de em termos, eh, às vezes não identifica como você, mas uma pessoa que você gosta, e fala assim "Ah, me parece muito com ela, esse <chuckles> personagem", fisicamente ou pode ser a alma dela, realmente.
Aham. Hã. Aham. <chuckles> Hã. Aham. Olha, eu n eu não sei não sei, na verdade, eu eu vou f ah, vai, eu vou falar que, eh, eu eu vou ser meio boçal, mas eu vou falar que é o Sonic mesmo, né, que, eh <chuckles> pronto, que o o Sonic, eu acho que ele foi o 1º jogo que eu joguei na minha vida, então, eh, ele desde a infância mesmo, assim Isso, exatamente. Então, eu tive o Mega Drive, né, o Mega Drive do Brasil, <chuckles> que era um pouquinho diferenciado, então o meu 1º jogo, assim, foi o Sonic 3, então teve teve uma nostalgia, né, teve aquele primeiro: "Nossa, que legal que isso, né, diferente e tal, né", tipo um brinquedo. Então e até hoje, né, é isso, eu acompanho, às vezes, eu não não sou o fã, mas eu ainda acompanho e guardo um pouquinho, né, de de sentimento pelo personagem que, poxa, foi foi o 1º, né.
Hã. Ah, legal, legal. O sentimentalismo. Legal, legal. Uhum. Sim, sim. Aham. Foi o 1º, com certeza. Olha, gostei muito de conversar com você. Realmente, ainda bem que trocaram a aparência do Sonic no filme, <chuckles> né, tem essa. Eh, muito obrigado pela conversa e que venha mais filmes melhores da Pixar, né, pra pra assistir e que se emocione cada vez mais nesse filme, apesar de, né, que hoje em não tá muito bom a Pixar. Muito obrigado, viu.
<chuckles> Uhum. <chuckles> Isso. <laughs> Isso. <chuckles>

Vem cá, conta aí um filme que te marcou quando era mais jovem.
Olha, teve vários que me marcaram quando eu era jovem, né. Eh, eu sou eu acho que eu sou da geração da da da Pixar, né, da Pixar, da Disney, que cresceu com com esses filmes. Então eu acho que posso dizer que um filme que mais me marcou mesmo é o o WALL-E, né, eu era apaixonado por esse filme. <chuckles>
Aham. Olha. Aham. Ah. Aham. Pix famosa a fa a famosa lamparina que pula, né, a Pixar que <laughs> aham.
Isso, <chuckles> exatamente, pronto, é a famosa lamparina que pula, exatamente. Então isso, você lembra? Hum.
Nossa, WALL-E? Nossa, porque você citaria o WALL-E, assim? Você acha que é um filme que fala sobre a natureza em si, sobre o reconhecimento que a tem aquecimento global, talvez um alarde do público, né, como o WALL-E ele era o único, digamos, não-ser-vivo lá, mas que tinha um uma um discernimento, né. Como é que era, assim?
Uhum. Tá. Aham. Isso. Cara, eu eu não sei, eu só sei que eu gosta tinha um robozinho, eu gostava do robozinho, ele ele danfa dançava pra música antiga, mas <laughs> ah, não sei, a filosofia do filme realmente é muito legal, eu gosto disso também, né, que, eh, o ser humanos, eh, acabaram com a terra e depois foram para o espaço e isso, eh, realmente pode ser uma crítica com o que que tá acontecendo ultimamente, né, sobre, eh, essas ilhas que estão formando de lixo, ou como a gente só só joga lixo no chão, eh, não não dizendo que eu tá a maioria, né, mas algumas pessoas. <laughs> Mas e eu gosto da filosofia do filme, é interessante e e nossa, f só fizeram um filme e pronto: "Tá aqui, um filme pra vocês e e tchau". <chuckles>
Hã. Aham. Ai, ai. Sim. Sim. <laughs> Aham, com certeza.